في حاجات هتظهر له، زيّه أكتر بعد كده، يعني مثلًا لمّا يقلّب هيلاقي حاجات ليها علاقة بالpost اللي كان شايفه.
آه، يعني يعني تقصد إن هو لمّا بيُقف عند post أ معيّن هو بيفهم أو ال ال اللوغاريتمات أو ال ال ال البرمجة بتاعة ال آه، بتبقى عارفة أ أو فهمت إنك مهتم بالمك بال بالمحتوى ده، فهاظهرهُ لك أكتر، فعشان كده تقعد وقت أكتر على ال على التطبيق.
الalgorithm بتاع آه. بالضبط كده. آه، بيشوفوا إن الشخص اللي قاعد على التطبيق مهتم بإيه بالضبط، ويقعدوا يظهروا له أكتر في المحتوى ده، ف بِكده هو مش هيبطّل، هو بيشوف حاجات هو حاببها، مهتم بيها، فهيقعد أكتر بقى ما هي دي بقى الفكرة. اتفضلي.
إمم. تمام. أيوه أيوه صحيح. آه. أنت بقى لم إمم. أ أنت بقى لمّا شُفت أنت ال الفيلم، وفهمت الفكرة بتاعة آآ إز آآ، يعني هُم بيفكّروا بأي طريقة حسّيت بقى إنك في جوه لعبة كده، وعايز تخرج منها؟
آه، بالضبط يع حتى كان في شخصيات في الفيلم إن هُم يعني هو كان ما بين وثائقي و وفيلم حقيقي، كان بيحكي قصة برضه إن في آآ ح حتي كان في بنت بنت صغيّرة كانت بتفتح الsocial media كتير تمام، وكانت بتشوف بقى إيه، المشاهير وكده وإنهم شكلهم حلو وبينزّلوا حياتهم ال الوردية واللي ما فيهاش أي مشاكل، فهي بدأت تبُص في المراية يعني تستحقر نَفْسها شوية آآ، وكده، ف فيعني أنا بصّيت برضه، باقول إن أنا برضه يعتبر باعمِل كده.
آه. إمم. تمام. إمم. إمم. إمم، إمم. أيوه. إمم، أيوه. آه. ك حسيت إنك ب بت م آه واخد نفس ال الشعور ال أو حس أو شُفت نفسك جوه الفيلم كأنك أنت اللي جوه المكان ده، وأنت اللي عايش الموقِف ده و و فاتضايقت من نف أو اتضايقت إنك إنك بتفكّر بالطريقة دي فحاو أ أول حاجة بقى جات على بالك إنك تعملها بعد أمّا خلاص أو قررت إنك تعمل الDetox ده إم عملت إيه، أول حاجة، أول خطوة؟
آه، بالضبط.

أنا ممكن أقعد 6، 7، 8 ساعات في اليوم الوا
آه، كتير إمم، إمم.
كتير جدًا آه. وبالذات إن هو أغلب الوقت كمان على السوشيال ميديا فدي أك مصيبة أكبر. يعني حتي الفيلم كان بيكلمني في الحتة دي. ف لأ الموضوع بقى إيه جه عل عليّا شوية، وقُلت لأ لازم أبط لازم أخد حد كده إمم.
إمم. أيوه. إمم. إمم. طب خ خليني أسألك معلش خليني أسألك في حتة قبل ما ت قبل موضوع الفيلم، أنت أصلًا كنت بتشوف إنك آمم يعني بتتأثّر باللي بتشوفه والَّا بمجرد آآ تقضية وقت، أو بتدوّر على أفكار معيّنة، أو حتى بتسلي نفسك؟ أنت كنت بتشوف المشهد إزاي؟ لأ قبل ما تشوف الفيلم.
إمم. عن الفيلم عن الفيلم ده بالذات، عن الفيلم ده بالذات؟ آه كان كان قصدِك عن أفلام عمومًا والَّا عن إيه بالضبط؟
آه. لأ لما يكون بتقلب في السوشيال ميديا أو قاعد ماسك الموبايل بتسكرول على أي حاجة بت بتشوف أنت كنت ساعتها كنت بتشوف إنك بتقضي وقت لذيذ، بتدوّر على حاجة معيّنة أو بتسلي نفسك، كنت بتحس إنك متأثّر أصلًا بالح الحاجة اللي أنت بتشوفها والَّا بس مجرد تسلية؟
آه. لأ ما هي دي بقى المشكلة إن أنا كنت يعني باقلِّب في اللاشئ حرفيًا ما فيش حاجة، ما فيش أي استفادة إمم إمم بالضبط إن هو كله هلس في الفاضي، وكله حاج ف معظمه كمان، يعني مش هنقول كله بس معظمه حاجات ما لهاش لازمة، فلأ هو دي كانت حاجة المشكلة طبعًا إن إن أنا بصيت لها برضه، يعني لأ ده أنا ب باعم ما باعملش حاجة بقى مفيدة، فعشان كده بقى
إمم. آه إمم ما فيش إمم إمم. تمام. إمم. أيوه آه تمام. آه. إمم. تمام أنت اللي دوّرت على الفيلم ده والَّا هو وقع مع قدامك بالصدفة كده ف فشوفته؟
هو أنا كنت بصراحة كنت شُفت ناس أصلًا على السوشيال ميديا بيتكلموا عنه يعني لل للمفارقة الغريبة إن الناس على السوشيال ميديا
إمم. تمام. يعني آه يعني حاجة كويسة شُفتيها أيوه شُفتها فيها آه، <chuckles> طب كويس آه.
آه بالضبط، ن يعني أنا شُفت ناس كتيرة بتتكلم عنه أصلًا على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب بالذات، لإن أصلًا يعني اليوتيوب ده إيه يعني بعيد شوية عن السوشيال ميديا إن هو مش مش للدرجة دي إن هو ما بيسحبش الناس للدرجة دي، فكان في أكتر من حد اتكلم عن الفيلم ده
إمم. أيوه.